C'est vraiment déstabilisant parce qu'en fait, c'est une sensation de liberté, hem, pas de liberté, pardon, de de flottement, une sensation de flottement, en fait, d'un coup, l nos jambes, notre dos qui est qui qui sont des organes habitués à avoir le poids du corps et en constamment constamment sur eux. D'un coup, il y a plus rien, d'un coup, il y a plus de force, il y a plus de poids, heu, on a l'impression qu'on peut, heu, qu'on peut soulever la terre, en fait
OK. Ah oui! Mmh mh. OK! C'est comme si on contr OK, OK. Ah oui! Ah oui, carrément! D'accord.
et hem, t on voit on on on s on se sent, heu, on se sent tout léger, quoi, parce que en pendant 5 secondes, on pèse, heu, bah, c'est les mathématiques, hein, pendant 5 secondes, on pèse, heu, rien
Ah, c'est waouh!
on on on on pèse rien et on se sent comme les astronautes dans la station spatiale, heu, internationale, quoi et ça, c'était vraiment le 1er moment. Ah oui, oui, je je m'en rappelle, heu, je m'en rappelle toujours et le 2e moment le plus, hem, qui m'a marqué, heu, même j'aurais dû le mettre en 1er, c'est mon 1er vol, heu, mon 1er vol solo. La 1re fois que j'ai volé tout seul.
Ah, ça doit être un moment fort, en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti, heu, à ce moment-là?
Ben, déjà, 1°, heu, une petite appréhension, évidemment, hein, parce que là, du coup, on a pas l'instructeur en carte joker au cas où qu'il y a un problème, hem ouais, mon 1er vol solo, ouais, 1er vol tout seul tout seul dans l'avion.
D'accord. Ah oui, là, tu étais vraiment tout seul, c'est ça? OK. Oui, il y avait pas de de copilote à côté de toi ou autre en fait.
Non, il y avait pas d'instructeur. Bon, les copilotes, c'est pour les avions qui ont besoin de 2 pilotes pour être, heu, pour se pour voler, mais nos petits avions d'aéroclub, 1 pilote, heu, c'est c'est ça suffit, donc heu, ouais, en vol solo, on est tout seul, quoi.
OK, c'était à quel âge?
Et heu, ça c'était à 18 ans.